Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ông mình, kiểu, có nhiều, kiểu, mấy cái mẹo để nấu được món đấy hay lắm. Ví dụ như là cái thịt đấy là ông mình sẽ, kiểu, thái rất là nhỏ ra á, xong rồi sẽ phải chiên cháy cạnh cho nó, kiểu, cực kỳ giòn, đấy, đấy là một cái.
Ừm. À. Ôi, hay vậy, là tức là chiên cháy lên là là ồ. Lúc đó chắc thơm thơ dậy mùi thơm lắm, đúng hông? Rồi sau khi mà chiên cháy thì sao nữa bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ờ, thế là bản thân cái thịt là nó đã rất là đ rất là, kiểu, thơm ngon rồi nhá. Xong rồi cái mắm tép ông mình ông mình chưng lên thì ông mình bỏ thêm, kiểu, gừng, sả, kiểu, những cái gia vị để cho nó, ừm, dậy mùi thơm hơn, không chỉ có mỗi cái mùi mắm tép ấy. Đấy. Ừm.
Ừm. Wow! Ừm, tức là nó c nó một cái thành phẩm đó làm nó tổng hợp nhiều gia vị khác nhau và mùi nhiều mùi vị khác nhau ha. Ờ, nghe bạn nói tới đây mà mình cảm thấy là muốn đói bụng nữa rồi đó. Ờ, và khi mà cháy xong như thế thì, ờ, để để mắm tép liền hay là có một cái giai đoạn ninh thịt hay gì hông bạn?
Đúng rồi. <laughs> Ờ, sau đó là ông mình sẽ cho thịt vào chưng cùng với mắm tép một lúc để cho cái mắm nó ngấm vào thịt. Đấy, thế xong là sẽ serve ờ, sẽ sẽ bưng ra bàn, và đặc biệt là mỗi khi ăn với món này là sẽ phải đố bạn biết là sẽ phải có một món gì nữa đi kèm?
Ừm. Ừm, chắc là ăn cái gì nó chua chua hả bạn, ha là rau sống?
Ừm. Bạn nói gần đúng rồi đây, đấy là ông mình sẽ làm rau luộc. <laughs> Tại nhà mình thì, kiểu, ăn uống lành mạnh ấy ờ, cho nên là sẽ phải có một món rau luộc và rau luộc cực kỳ nhạt.
Ồ! Ê, đúng là đặc trưng nha. <laughs> Rau là rau luộc, ra rau gì luộc cũng được hay là có một cái loại rau đặc trưng nào ăn kèm với món đó hông bạn?
Ừm.

Ừm, ừm, ngày xưa là mình ngửi thấy cái mùi mắm này, kiểu, bọn trẻ con mà ngửi thấy thì sẽ thấy nó, kiểu, khó ăn ấy, xong rồi không nghĩ là ừm, không nghĩ là nó ngon đâu. Nhưng mà, ờ, mình nhớ là mỗi buổi trưa đi học về, ờ, là ông mình sẽ thường là người nấu cơm, thì tự nhiên có một hôm này, ông mình nấu ra cái món thịt mà, ờ, ngửi mùi không thấy thơm, nhưng mà lúc ăn thì lại rất là ngon, kiểu, cái hương vị của nó rất là đậm đà ấy.
Hơi có mùi xíu, đúng hông? Ừm. À. <chuckles> Ừm, tức là cái mùi nó chắc lần đầu tiên thời khoảnh khắc đó là lần đầu tiên bạn hửi được cái mùi đó, bạn cảm nhận như thế nào? Nó nó có khó chịu hông, khi mà chưa có ăn mà chỉ là hửi thôi á?
Thì Bạn tưởng tượng giống như, kiểu, mình ăn sầu riêng lần đầu tiên ấy. Mình ngửi mùi mình thấy hỏi chấm lắm ấy, kiểu, một cái mùi siêu lạ mình chưa bao giờ ngửi thấy ở những cái đồ ăn khác, mà thậm chí là nó còn không nó không khiến cho mình nghĩ là đây sẽ là một món ăn ngon ấy, ừm.
Ờ. <chuckles> Ừm, vậy cái sự chuyển đổi như thế nào? Giống như là lúc đầu mình cũng cảm thấy không thoải mái, không thấy ngon gì cả, mà thấy hơi khó chịu nữa, rồi cái lúc ăn thì cái sự chuyển đổi cảm xúc, trạng thái lúc đó như thế nào bạn?
Ừm, thực sự là buổi trưa đi học về thì rất là đói, nên là kể cả mùi nó không thơm nhưng mà đấy là món thịt duy nhất trong bàn ăn ấy, <laughs> thế nên là vẫn nhắm mắt nhắm mũi ăn. Nhưng mà cũng không phải nhắm mắt nhắm mũi quá lâu đâu ừm, mà ăn một miếng trộn với cơm là thấy, kiểu, cái hương vị nó hòa quyện rất là phù hợp, bởi vì cơm của mình thì nhạt, mà ăn với cả mắm tép thì nó mặn mặn, mà ông mình nấu thì lại còn cho thêm một ít đường vào ấy, nên là, kiểu, mặn ngọt xong rồi <chuckles> rất là đậm đà ừm. Mà cái vị mặn này nó không giống như là cái vị mặn của nước mắm bình thường ấy, mình cũng không biết phải tả như thế nào nữa.
<laughs> <chuckles> Nhắm mắt ăn luôn, đúng hông? <chuckles> Ừm. Ồ! Hòa quyện vô nhau, đúng hông? <chuckles> Ừm. Kiểu, nó, sao ta, nó nó nó không mặn quá mà nó nó vừa vị hay sao bạn? Hay là, kiểu, sao ta, nó đậm đặc riêng chất đậm r đậm đặc riêng hay như thế nào?
Ừm.